أنا كنت باواجه مشكلة كده في حياتي الفترة اللي فاتت، وهي مشكلة رخمة بصراحة ومأثرة عليَّ، مأثرة على شغلي وعلى كذا حاجة يعني في حياتي، كنت محتاج يعني أتكلم ومحتاج حد ينصحني. فيعني أنا الفكرة إن أنا بقى لي فترة كده آآ ما بانامش في وقت معيّن، يعني ما ليش روتين نوم معيّن، عدد ساعات نوم محددة بانامها، لأ أنا ب بانام في أي وقت، وممكن أطبق باليوم أو اليومين كمان، آآ أروح الشغل مش فايق، أروح الشغل نايم على نفسي، آآ ممكن آجي يوم أنام طول النهار، أرجع أنام طول النهار وأصحى بالليل مش عارف أنا مين والّا أنا فين. فالموضوع ده أصلًا مأثر عليَّ في الشغل، وكمان آآ أنا جنب الشغل آآ باذاكر، آآ فبرضه المذاكرة مش أحسن حاجة، ويعتبر يكاد يكون ما فيش إنتاجية. آآ كمان
إمم. إمم. إمم.
أوقات باصحى أصلًا يعني غير إن ما فيش إنتاجية، باصحى مصدع يعني أو باكون مصدع طول اليوم، سواء نايم عدد ساعات كتير أو نايم ساعات قليل آآ في حاجة مش مضبوطة، وبرضه كمان أهلي بقوا ملاحظين ده وقرايبي إن أنا ما بقتش زي الأول، ما باظهرش في الاجتماعات في ال التجمعات وكده، لأ بالصدفة بقى لو كنت صاحي باروح، ما مش موجود بيعرفوا إن أنا نايم. ف فيعني دي المشكلة اللي كانت مضايقاني، ويعني محتاج فعلًا محتاج نصيحة إن أنا محتاج أغيّر من النظام بتاعي ده.
فاهماك، فاهماك. بُص هو أكيد نظام يوم متشقلب، وفي وسط ه التزامات زي شغل و مذاكرة وتجهي ي المذاكرة المذاكرة أكيد بت بتجهز لحاجة لinterview أو أو أو أو حاجة بتقدم عليها تكمل دراسة أو كده؛ ده موضوع ما فيش شك منّه إن هو يضايق أي حد. لأن النوم ده عنصر أساسي في حياتنا، زي الأكل والشرب النوم ده أساسي، ده لو ما اتضبطش بيأثر على كيميا الجسم كلّها، آآ هتلاقي نفسك متعصب، هتلاقي نفسك مِتشتت مش عارف تركز. فيعني إحساسك ده طبيعي، إحساسك ده طبيعي ومتفهماه جدًا وحاسّة بيك جدًا. بس طيّب قُل لي كده أنت في العادي يعني العادي بتاعك بتصحى إمتى؟ يعني أصلًا أنت بتقول في شغل فأنت بتصحى له إمتى؟ و آه.
آه، آه بالضبط. دي حقيقة، دي حقيقة فعلًا. آه، آه في شغل الصبح، يعني امم. غالبًا باصحى يعني باصحى الساعة 7:30، ده الميعاد اللي هو ميعاد صحيان الشغل. آآ الشغل هو بيكون 4 أيّام في الأسبوع
احكِ لي كد تمام. امم.
4 أيّام مش شرط يبقوا ورا بعض، يعني ممكن يومين ورا بعض ويومين. فلازم أصحى 7:30 الصبح، باكون نايم إمتى بقى؟ دي مش ثابتة،، ممكن أصلًا أفضل مِطَبق، ممكن أنام على الساعة 3:00 4:00 يا دوب أنام 3 ساعات كده، آآ فأغلب الوقت باروح الشغل مش مش نايم كويّس.
إمم إمم إمم. مش فايق مش فايق والله
آه فبارجع بقى من الشغل آخر النهار مثلًا أنام بقى أو أقعد وأنام المغرب وأصحى في أي وقت، بتبقى الدنيا لخبطة كده.
وطبعًا اللي هو بتحس إن أنت مجرّد ما تنام في وسط اليوم وتصحى تلاقي نفسك اللي هو م تايه، مش حاسس ب بأي حاجة حواليك، وإن النهارد
بالضبط، ما مش مش اللي هو أنت، مش نمت نوم كده وصحيت فايق بقى يلّا هاذاكر يلّا هانزل هاروح جيم؛ لأ لأ لأ خالص، أصحى عايز أكمل نوم تاني برضو حتّى لو نايم عدد ساعات كبير.
بُص هو أكيد إحساسك ده يعني، أنا مقدراه و وفاهمة بجد قد إيه أنت حاسس ال آآ بالتوتر وال والتوهان و وعدم تنظيم الوقت أصلًا نفسه، مسبب لك زيّ فوضى كده في حياتك كلها عمومًا، الإحساس ده طبيعي، يعني الإحساس ده طبيعي بالنسبة للي بيحصل، أنت بتقول برضه مواعيد شغلك بدري وبعدين يومين آه ويومين لأ، عدم ن آآ، نظام ال الشغل أو، إن هو يبقى مش ماشي بطريقة ثابتة، يعني ده بي ساعات كتير أوي بيبوظ حياة البني آدم، فهي دي مش مشكلتك هي مشكلة الظروف اللي أنت اتحطيت فيها، أحيانًا بيكون الشغل الثابت أفضل بكتير من الشغل المرن. بس طيب قُل لي كده مثلًا أنت في عادة مثلًا بتعملها آآ، قبل ما بتنام بتأثر على نومك ده، أو ب أو في حاجة هي دي اللي بتخليك يومك متشقلب مثلًا، تتفرج على شاشات مثلًا، بتمسك الموبايل بتلعب Games بتشرب مشروبات كافيين فيها كافيين مثلًا، حاجة زي كده؟
آه، كلمة بالضبط هي فوضى. أها. آه، أنتِ بالضبط هو، أكتر حاجة باعملها آآ، يعني أنا باشرب قهوة كتير، من أول ما باصحى طبعًا لازم فنجان قهوة تقيل، عشان أكمل اليوم أصلًا، لإن أنا باصحى مش فايق، وممكن كمان في نُص اليوم حتى ممكن مشروب طاقة، ولما أرجع برضه من الشغل لازم قهوة، فباشرب كافيين آه، باشرب كافيين كتير أ
إمم.
كمان باللّيل قبل ما أنام، آآ بامسك التليفون طبعًا والڤيديوهات بقى. يعني أنا ممكن أنام والتليفون جنَبي شغّال على ڤيديو، ففاتح الYouTube ما با ما أعرفش أنام غير كده أصلًا. فاتح الYouTube وباتفرّج على ڤيديو مُعيّن ومثبِّت التليفون كده جنبي،، وقاعد باتفرّج على الڤيديو لغاية لمّا أنام.
امم. والله بُصّ أنا أن أنا عايزة أقول لك أنت في في ناس كتير أوي زيّك كده على فكرة، ناس كتير أوي بي بيشربوا قهوة طول اليوم و ودي حاجة م مش هاقدر أقول لك عليها غلط تمامًا ولا إن هي أصلًا يعني مُضرّة ولا كده. لأه بُصّ هاقول لك على حاجة، هي ممكن تكون من وجهة نظرك هي فعلًا بتفوقك وهي دي إللّي ب وأنت ليك حق تمامًا؛ لأن أنت بتبقى ف مضغوط جامد جدًا، أنت في شغل وبترجع تذاكر وعايز تلحق تنام، فبرضه إللّي هو إيه من نِفسك كده برضو بتقعد تقول إيه؟ أنا برضو أنا عايز أقعد شويّة مثلًا على الFcebook والّا أقعد أتفرّج على حاجات والّا مش عارفة إيه، برضو أنت عندك حق. بس من ناحية تانية مثلًا جرّب إن أنت تقلل شويّة ال ال إن أنت تمسك الموبايل قبل ما تنام بالأخص ده قبل ما تنام. يعني أنت ممكن مثلًا تمسكُه شويّة وبعدين تفصل ساعة أو نُص ساعة قبل ما تنام علشان الشاشات دي والإضاءة نفسها بتفضل موجودة في المخ، إن أنت المفروض تكون صاحي، فالمخ بيترجم إن هو أنا امم فين وقت الرّاحة بتاعي؟ أنا لازم أضلَّم الدِّنيا علشان تهيأ المكان والكلام ده كلّه. برضو كمان الكافايين بيزوّد التوتّر وإن أنت تبقى طول الوقت كده مش عارف راسَك من رِجلَك بالرغم من إن هو بيفوّق
ده يعني الحاجات إللّي أنا باعمِلها. ممكن تأثّر يعني، على نومي؟ آه، دي حقيقة. امم، آه. دي حقيقة باحسّ إن أنا مُنتَبِه أكتر و ف قلقان أكتر آآ ضربات قلبي أسرع آآ أيدَيّا ممكن تتر تت تترعش شويّة آآ باحس بكده من لمّا أشرب مثلًا فوق ال3 4 فناجين قهوة في اليوم!
امم. بالضبط. بالضبط. أيوه بالضبط كده.
حتى لمّا آجي أنام ممكن أ ألاقي إن أنا عمّال أفكر، حتى لو أنا سايب التليفون مثلًا آآ بابقى هالاقي إن أنا بافكر ف في حاجات تلقائيًا، يعني من غير إرادتي دماغي عمّالة تفكر تفكر تفكر، آآ وآخد وقت كبير على ما أروح في النوم، على ما أنعس.
امم. فاهماك ومتفهمة إحساسك جدًا، بس خليني أسألك سؤال كده أنت لمّا بتيجي تنام مثلًا متأخر، أو تيجي تنام مثلًا في نص اليوم كده من غير سبب مثلًا والّا أي حاجة، ده بيحصل نتي نتيجة حاجة في حاجة مثلًا مأثرة على نفسيتك، إن أنت آآ يا إما تسبب لك أرق، يا إما مثلًا تخليك تنام كتير، آآ اللخبطة اللي بتحصل دي في حاجة مثلًا بتفكر فيها زيادة، أو في حاجة مضايقاك نفسيًا هي اللي بتخلي في شوية لخبطة في النوم؟
مش عارف هل ده السبب، بس هو أنا زي ما قُلت لِك أنا كنت باذاكر، يعني كنت داخل امتحان آآ مقدم على امتحان معادلة أجنبية و وأنا بالفعل حجزت الامتحان ده ودفعت تمنه. عايز أقول لِك إن هو تمنه يعني يعوّر آآ ت امتحان تمنه بال بالإسترليني، فهو الامتحان تمنه غالي، وأنا فعلًا دفعت ال التمن ده، وهو pass or fail يعني أنا لازم أنجح في الامتحان ده، لو ما نجحتش طبعًا آآ هاضطر أعيده تاني، وأدفع تمنه تاني. ف دي حاجة أصلًا م طول اليوم، يعني هي دي اللي بافكر فيها بالليل و وكمان إن أنا ما بقيتش أذاكر زي الأول أو ما بقيتش أركز في المذاكرة، ده ضاغطني أكتر إن الامتحان خلاص آآ ميعاده يعني ق ق قرّب، أ أ شهر وشوية، و محتاج أكون مخلّص أكتر من كده، محتاج أذاكر أكتر مع الشغل، الشغل ما ي ما أقدرش أسيبه دلوقتي، ممكن آخد إجازة في الآخر آه، قبل أسبوع أو أسبوعين لكن دلوقتي لأ. حاسس كل ده ضاغطني، ما أعرفش يعني ممكن ده يكون مأثر على نومي والّا لأ.
امم. امم. اهم. امم. اهم، امم. امم. بجد أحييك يعني أنت أنت شخص مجتهد جدًا وشخص بيفكر ك تف تفكير زيادة عن اللزوم، من الواضح إن أنت شخص بتفكر تفكير الزيادة، فده مخليك إن أنت متوتر و وأ و وكمان حابب إن أنت ت تعمل كذا حاجة في نفس الوقت، أنت بتشتغل وعايز، آآ، عندك طموح وعندك اجتهاد في ناحية تانية، إن أنت عايز تكمل دراسة أو عايز ت تعمل المعادلة الأجنبية اللي أنت بتقول عليها، وكمان بالأخص إن أنت عليك ضغط إن أنت دافع فلوس كتير ولو ما نجحتش هتضطر إن أنت تعيده تاني، وأكيد برضه من الناحية التانية هتحس إن أنت آه ف أ الموضوع ده هو ده اللي مسبب لك الload، هو ده اللي مسبب لك الضغط، آآ فمشقلب حياتك، مش مخليك، آمم، عندك اللي هو الحماس والطاقة إن أنت تصحى في ميعاد معيّن وتلتزم بميعاد نوم معيّن، وهو ده اللي مسبب لك الضغط العصبي إن أنت عايز تنجح في الموضوع ده بأي شكل من الأشكال، فهو ده اللي مسبب لك المشكلة دي. طيب جربت إن أنت مثلًا آآ تنظم يومك بخطوات، يعني تعمل لك جدول كده أنا هاصحى الساعة كذا وعقبال ما أخلص الشغل بتاعي، و وأنت بتقول إن الدنيا بالنسبة لك في الشغل مرنة، يعني حاول إن أنت ت تجمع الأيام اللي هم ال4 أيام دول ورا بعض، بحيث إن يتفضى لك 3 أيام كاملين تمامًا، إن أنت تستغلهم في المذاكرة، ولو في كام ساعة كده ممكن تخرج فيهم مع صحابك. جربت تفكر في إن أنت تعمل جدول لنفسك، يعني تنظم أمورك؟
آه بالظ للأسف ما عنديش خيار تاني آه. امم. آه. ده حقيقي. آه. بصراحة آه، يعني في الأول لمّا بدأت مذاكرة جرّبت أعمل كده، بس زي ما قلت لِك إن أنا في أيام باروح الشغل وفي أيام لأ، فبيبقى في تعارض يعني الجدول في ال4 أيام بتوع الشغل، هيبقى غير ال3 أيام الأجازة، فبرضه الروتين مش ثابت، فحسيت إنه مش مساعدني أوي.
اهم. طيب بُص أنا هاقول لك على حاجة، أول حاجة أنت لازم علشان ت تبت تبتدي تنظم نومك أنت مش هتجيبها مرة واحدة كده وتقول أنا أنا خلاص أنا هاصحى علشان الشغل كذا وبعد ما آجي من الشغل آآ، آآ هافضل صاحي لحد بالليل وكده، الموضوع هييجي معاك تدريجيًا، مش هييجي مرة واحدة. حاول إن أنت يوم آه بالضبط أول يوم آآ هتبتدي إن أنت ترجع من الشغل تنام لك مثلًا قيلولة، لو نص ساعة أو ساعة بحيث إن أنت تبقى صاحي فايق، هتشرب برضه كوباية الكافيين بتاعتك بس باعتدال، قلل شوية الكافيين برضه تدريجيًا، مش مرة واحدة، هتقلل هتشرب بس عشان تفوق بعد نومك كده، وتستيقظ كويس وبعد كده إيه تبتدي إن أنت تشوف مذاكرتك المهمة اللي أنت دافع عليها، يعني ده المفروض إن هو دافع ليك إن أنت دافع كتير و ولازم إن أنت تعدّي فحاول كده و آه والموضوع ده أكيد، أكيد هينفع معك.
اهم. أبدأ أحاول يعني. آه، آه. إمم. ما يضغطنيش. آه، أنا فعلًا يعني، محتاج أعمل كده وأكيد هاجرب النصيحة دي يعني، أنا حاسس إن هي فعلًا لما اضَبَّط نومي كده واحدة واحدة إن هتفرق معايا، وهاحاول طبعًا أقلل من الكافيين زي ما قلت لِك إنه هو بدأ يوترني فعلًا، فأنا حابب أشكرِك على كلامِك يعني مجرد كلامي معاكِ بس، وإن أنا فضفضت ليكِ ده ريحني جدًا، غير النصايح طبعًا بتاعتِك يعني أنا شايف إن هي هتكون مفيدة. ف أنا أكيد هاجربها، وأتمنى إن هي تفرق معايا فعلًا، شكرًا ليكِ.
على إيه بس أنا موجودة دايمًا في خدمتك وعلشان أسمعك.